Misafir geldiğinde ilk neyi düşünürsün? Nasıl hazırlık yaparsın?
a, ben ilk misafir, eee, gelecekse "ev derli mi, toplu mu?" <chuckles> bunu düşünüyorum çünkü, yani, oradan başlıyorum çünkü 2 tane çocuğum var. Hatta değiştireyim cümleyi. Benim 2 tane oğlum var, yani, o ev çok derli toplu k <chuckles> Evet hâlden anlamana sevindim, yani, o ev gerçekten derli toplu kalmayabiliyor ya. Ortalıkta ne var? Her şey çıkabilir. Her an, her yerden, her şey çıkabilir benim evde. İlk aklıma gelen: en azından oturma odası ve mutfak kısmı insanların yürüyebileceği, zıplamadan hareket edebileceği alanları
Ya, ilk oradan mı başlıyorsun? He. Tamam. Daha anlaşılır. <laughs> <chuckles> Hıı. Hıh. Çocuk olunca değil mi? Hı hı. <laughs> O kadar yürüyemeyecek kadar da olsa diyorsun. <chuckles>
"Düşünüyorum derli mi, toplu mu?" diye.
E, sonra ne yapıyorsun peki?